Xã hội của chúng ta bây giờ thì ngày càng hiện đại hóa rồi, ờ, và bây giờ cái công câu chuyện là mua sắm nó còn nó không chỉ dừng lại ở việc là mình đi từ nhà ra ra đến cửa hàng rồi mua đồ nữa. Mà với sự xuất hiện của rất là nhiều các thể loại là sàn thương mại điện tử nè, rồi các trang mua hàng online ấy, thì việc mua sắm nó đã chi chuyển dịch dần sang việc mua sắm online rồi. Không biết cá nhân bạn thì có hay mua hàng online không?
Ừm, bạn nói á là, rất là chính xác luôn á nha. Trong cái thời đại mà công nghệ bây giờ nè, và mọi thứ là luôn luôn dịch chuyển ấy, và cuộc sống này nó còn càng ngày càng bận rộn á, thì mình chắc chắn là cũng là hay, rất hay là mua hàng online luôn. Và mình nhớ là cái lần đầu á, là mình mua á thì mình rất là sợ luôn, kiểu như là, mình không biết là họ giao hàng có đúng không, rồi, ờ, giao hàng thì, ờ, như thế nào và cái cảm giác mà mình nhận nó ra làm sao, kiểu như, mình luôn luôn hồi hộp á bạn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ồ. Ờ, sợ ấy hả? À. Ừm. À, tức là đây là cảm giác hồi hộp chứ đâu phải là sợ đâu. Không biết là bạn trong khi mà bạn trải nghiệm mua hàng online như thế thì không biết có điều gì khác khiến bạn, ờ, lo sợ không? Bởi vì là những cái ví dụ như là, ừ, người ta giao hàng thế nào này, người ta giao hàng có đúng hẹn không thì cái đấy có khi là nó thuộc về câu chuyện là bạn lo lắng nhiều hơn là sợ chứ.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó, thì cũng có phần sợ đó bạn. Ngày trước á là mình mua lần đầu mình mua luôn, nhưng mà mình thấy c một cái áo s áo áo, gọi là, áo t-shirt á, áo, gọi là, áo sơ mi này kia á, thì, ờ, mua thì nhưng mà mình họ họ hướng dẫn cho mình mua rồi mình chọn size nhưng mà mình không biết có vừa hay không, mà áo đó mình nhớ mình mua cũng 100.000 đó. Thì lúc đó mình mua thì bạn bè mình nói là mua quần áo thì sao không ra ngoài mà mua, có thể là sờ được nè, nắm được và có thể mặc thử nữa. Nhưng mà mình cũng, gọi là, không có thời gian, quá là bận đi, cho nên là mình cũng sợ là về size rồi rồi coi size đi size cái size mặc nè nó không có đúng nè. Rồi, ờ, tiền thì hông biết trả làm làm sao, thì lúc trước thì mình cũng không biết COD là cái gì đâu. Họ nói là cứ ờ, sẽ có người tới rồi mình đưa tiền là được, <laughs> cho nên mình cũng hay d sợ sệt rồi này kia, sợ mua về mặc hông được rồi rồi vứt bỏ uổng đó mà.
Ồ. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. À, được thử. Ừm, đúng, đúng, đúng. <laughs> Ừm. Ờ. À, rồi. Ơ, cái này cũng đúng nha. Bởi vì là khi mà mình mua ra cửa hàng mình mua trực tiếp thì, đấy, được sờ, được thử, nhất là cái gộp cái việc mà mình mua hàng thời trang đi, ờ, mình phải thử lên người xem là nó như thế nào? Nó có phù hợp với dáng người hay không? Nó có phù hợp với bản thân mình hay không? Thì lúc đấy mình mới biết được. Chứ còn mua hàng online nhiều khi nha, ờ, nhìn những cái, ơ, người mẫu này, diễn viên các thứ mặc ở trên mạng nhìn rất là đẹp, nhưng mà đến khi mà mình mặc lên người thì, ờ, cũng ch không biết là nó như thế nào, bảo sao là cũng lo lắng ha. Ừm, không biết là nha, ờ, trong cái trải nghiệm trong cái thời gian mà bạn trải nghiệm mua hàng online ấy, thì có lần nào nó, gọi là, bị fail không? Nó, kiểu, dạng như là, trở thành một cái thảm họa không ta?
Ừm. Ừm, chính xác luôn. <laughs> <laughs> Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, có đó nha. Thì cũng là cái lần đầu tiên đó mình mua luôn, mua cái áo. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng đọc kỹ rất là nhiều rồi, xem review rồi thấy cũng rất là hợp rồi, xong rồi mình chọn size. Nhưng mà mình quên một điều á, là mình, ờ, chọn rồi chọn theo, gọi là, ờ, chiều cao nhưng mà quên cái cân nặng, cho nên á, là mình mua cái áo về là mặc không được, gọi là, nó rất là nhỏ luôn. Kiểu như là chỉ có mấy cái đứa là con cháu của mình á, thì mặc mới được thôi. Chứ cảm giác là lần đó thì mình nhớ đời luôn là, ờ, sẽ không có mua đồ online nữa, về thời trang là sẽ không mua online nữa.
Ồ. Vẫn là cái áo đó. Ờ. À. Ừm. <laughs> Ồ. Ôi, vậy luôn. <laughs> À, ít ra là sau cái lần đấy là cũng có một cái trải nghiệm và ch cũng đúc kết ra được một cái kinh nghiệm gì đấy chứ. Thế không biết là, ờ, cái kết quả của cái áo đó ra sao? Là bạn cất tủ à, hay là thôi đem cho người khác, hay là thôi bỏ luôn?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, nếu mà bỏ luôn á, thì cũng rất là phí. Thì lúc đó thì 100.000 cũng hơi lớn, là, ờ, là c là, ừm, mà mà vứt đi thì cũng rất là tiếc đi, cho nên là mình cũng cho đứa em mình. Mà may á, là đứa em mình á, thì cũng mặc vừa nè, và nó còn khen nữa, rồi nó còn là cảm ơn mình rất là nhiều, kiểu như nó mừng rất là nhiều, cho nên là cái sự bù đắp nó cũng bù lại cái, gọi là, sự, ờ, thảm họa đó. <chuckles>
Ừm. <laughs> Ờ. <laughs> <laughs> Thôi thì ít ra may là vẫn có chỗ để dùng. Chứ còn bây giờ bảo mua mất một trăm nghìn cái áo mà tự dưng bỏ đi thì cũng, kể cũng phí thật. Mà như là bạn có kể rằng là em em của bạn là cũng phản hồi tốt về cái áo đấy, ưm, chứ, đúng không? Thế thì không biết là sau cái lần bạn mua, gọi là, không vừa size như thế thì bạn đã, ờ bạn có mua lại không? Bạn có hỏi tư vấn lại về cái áo, ơ, như thế 1 lần nữa không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, có đó nha, thì sau sau lần đó thì mình cũng bắt đầu là dần dần là quen với cái việc mà mua hàng online rồi nè. Ờ, cho nên á, lần sau thì mình cũng đã có kinh nghiệm nè và hỏi kỹ và nhắn tin, inbox shop luôn, hỏi tư vấn là chiều cao, cân cân nặng như thế đó, rồi s shop sẽ tư vấn cho mình này kia, đôi khi là những cái hình dung của mình á và mình chọn size thì nó không đúng, nhưng mà mình nhắn tin mình nói rõ thì mình không có kinh nghiệm mà, mình cung cấp thông tin cho sếp so cho cho cái shop đó đó, thì, à, shop sẽ tư vấn và gửi đồ về đúng, a, cái cái chuẩn đồ của mình, cái size của mình luôn thì cũng rất là ô kê.
Ờ. Ừm. Có kinh nghiệm. Ờ. Ừm. À. <laughs> Ờ. Ừm. À, thế là đúng là người có kinh nghiệm có khác. Cho nên là lần thứ hai mua là thôi, bây giờ tôi có đ đ tôi đã có kinh nghiệm rồi, thế là tôi biết phải làm những cái gì rồi, tôi phải hỏi tư vấn rõ ràng rồi. Ô kê. Vậy thì không biết là nha, ờ, hiện tại đang có rất là nhiều cái những cái trang mua hàng online á, thì bạn thường xuyên là bạn sử dụng những cái trang, a, trang nào để shopping online?
Ừm. <chuckles> Đúng rồi đó. Ừm, hiện tại thì mình gọi dùng, gọi là, Shopee nè. Thì, à, Shopee á là một cái ứng dụng rất là phổ biến ở Việt Nam luôn, cho nên là mình cũng hay lướt á. Và đôi khi có những cái, gọi là, cái những cái ngày đôi á hay sale á nè, thì mình cũng hay lên lướt cái đó vào những cái ngày mà làm việc mà, à, mệt mỏi, mình lên đó mình giải trí cái mình thấy những cái đồ mà mình thích mình cũng mua, và nói chung là giá thì nó cũng rất là rẻ và ô kê.
Ừm, đúng. Ừm. Ờ, ờ. Ừm, hợp lý nè. Trên Shopee thì được một cái, ưu điểm của nó là rất là nhiều mặt hàng và rất là nhiều những cái đơn vị bán luôn á. Và xong rồi là giá thì đương nhiên là vô vàn. Ví dụ như là vẫn một cái sản phẩm như thế, mà bạn muốn là sản phẩm có cái, a, mức tiền như thế nào thì nó cũng đều có. Nhưng mà, ờ, ngoài những cái ưu điểm đấy ra nha, thì không biết là, à, theo bạn, những cái sàn thương mại điện tử như thế này, đơn cử như là Shopee đi, nó có cái nhược điểm như sao?
Ừm, chính xác con Ừm. Ừm. Ừm, nó có một cái nhược điểm đó là, ờ, bán hàng mà, gọi là, không chất lượng cũng rất là nhiều luôn á nha. Đối với những người mới á, thì rất là dễ bị dính luôn. Còn mình, a, thì mình cũng có kinh nghiệm từ những cái lần trước rồi đó, cho nên là mình cũng phải là, à, mỗi lần mua thì mình phải, gọi là, tốn thời gian để mà dò c còm men nè, rồi, à, xem review phản ứng nó như nào và chép thông tin, ơ, s shop nữa, cũng hơi cực tí.
Ờ, đúng nè. Ừm. À. <chuckles> Ờ. Ừm, coi như là, cái cách mà bạn để kiểm tra xem là cái hàng này nó có chất lượng hay không. Tức là thông qua những cách là dò comment này, rồi check thông tin shop, gọi là, à, ừ, thì mình cũng biết rằng người bán ở đâu và xem cái phản hồi của mọi người như thế nào, thì mình mới quyết định được rằng là cái đấy có, a, có tốt hay không. Nhưng mà đã bao giờ bạn gặp cái trường hợp là mặc dù sau khi, ờ, kiểm tra cái shop đó này, rồi, ờ, kiểm tra thêm cả comment nữa, nhưng mà đến khi mua về hàng nó vẫn không ưng ý không?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, có một lần á, thì mình đi mua cục pin nè. Pin ở ngoài thì rất là, à, co hiếm mà để mà mua được, cho nên là mình cũng lên đó mình mua. Thì mình thấy là ủa sao nó rất là rẻ luôn, và nhiều người, à, cũng comment nè rồi này kia, thì review cũng rất là OK đó nha. Nhưng mà khi mà mình quyết định mua mình đặt về á, thì không sử dụng được, kiểu như là pin nó bị hết rồi đó bạn, <chuckles> là cũng hơi là bực mình một tí. Ừm.
Ờ. Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ôi, vậy luôn? Ơ, tức là bán cho bạn là pin, a, pin không dùng được luôn ấy hả?
Ừm, đúng rồi đó. Tại vì lúc đó thì mình thấy rất là nhiều, à, sà nhiều nơi bán nè, và họ để để giá rất là cao và cũng, gọi là, cao hơn gấp đôi. Nhưng mà mình thấy cái nơi bán là cái sàn, một cái cái người bán shop trên đó thì họ để giá rất là rẻ đi, thì giá cũng khá là hợp lý để mình mua. Nhưng mà mua về thì không thể nào mà sử dụng được, coi như là nó hết pin rồi.
Wow! Thế mà cũng bán. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. À, OK. Như thế là cái này là nó là thuộc về câu chuyện là lương tâm của người bán nó nó không có tốt đấy. <laughs> Ờ, nhưng mà như bạn có nói thì là bạn đã phải dò comment rồi, tức là có rất là nhiều comment, gọi là, tích cực, đúng không? Nhưng thế thì bạn nghĩ tại sao một cái shop như thế, ờ, họ lại có nhiều comment tích cực như thế, nhưng mà đến khi bạn nhận hàng thì nó lại không được như mong muốn?
<chuckles> Ừm, chính xác. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Chắc là họ đã dùng những cái thủ thuật nè, hoặc là những cái m comment giả, hoặc là gì đó, và cho nên là giá nó cũng, gọi là, rất là thấp đi. Sau lần đó thì mình cũng đã rút được kinh nghiệm là mua đồ thì sẽ so sánh giá nữa, là thêm một cái bước, gọi là, ờ, so sánh giá xem xem là, à, những cái giá khác như nhau thế nào, không thể nào mà quá rẻ mà chất lượng lại là OK được nữa. <laughs>
Ờ. Ừm. Ồ. Ừm. <laughs> Cũng đúng nha. Người ta thì hay nói là gì? "Của rẻ là của ôi" mà, cho nên là nhiều khi không phải lúc nào rẻ cũng là tốt đâu. Ờ, thế thì quay lại với cả câu chuyện là cái comment, ừm, bây giờ đúng là có nhiều shop như bạn đã nói, là họ dùng thủ thuật, họ dùng comment giả. Thế thì làm sao để một người dùng, tức là mua hàng, mua sắm online ở trên mạng ấy, có thể đánh giá được đâu là cái comment giả, đâu là cái comment thật để mà người ta biết đường mà người ta có cái mà so sánh chất lượng chứ?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó, tất nhiên rồi. Thì theo mình á thì cũng có kinh nghiệm rồi, thì ví dụ mà mình mua một món đồ nào đó, thì mình đầu tiên là mình xem xem cái shop đó nó có có cái chữ, ờ, Shop Mall hay không. Đó, thì Shop Mall thì thường, ờ, sẽ được là ví dụ đơn đơn vị mà bán hàng đó, ví ví dụ như là Shopee đi, sẽ được bảo trợ nè, này kia, là mình xem chính sách là họ đổi trà đổi trả như thế nào nè, và xem giá tiền nó có quá thấp hay không.
Ờ. Ồ. Ừm. T uy tín hơn ha? Ừm. Ờ, được, hợp lý nè, tại vì là, ờ, đấy, Shopee thì được một cái là rất là nhiều shop nhưng mà không phải cái shop nào nó cũng có nó, gọi là, cái gì, cái tích xanh đấy, đúng không không ta? Ờ, tức là có uy tín ừm, cái mall. Cho nên là cho nên là phải tìm đúng cái đơn vị nó, gọi là, đơn nị b ừm, đơn vị bán hàng uy tín, thì sau đấy mình mới kiểm tra đến các comment ở dưới thì mình mới biết được thực hư nó như thế nào. Ờ, ờ, như bạn có nói nha, thì nó còn có một cái vấn đề nữa là liên quan đến, ờ, khuyến mãi của cái sản phẩm đấy, như Shopee thì vốn là nổi tiếng là rất là nhiều khuyến mãi rồi. Thế thì bạn nghĩ sao về cái việc mà, ờ, sản phẩm nhiều khuyến mãi như thế này, khi mà người mua hàng mua được hàng rẻ á, thì không biết là, ờ, cái việc đấy nó có ảnh hưởng đến chất lượng mà của sản phẩm khi mà người ta nhận về tay hay không?
Ừm. Đúng rồi đó, cái mall mall gì đó. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mà thật ra thì mình thấy khuyến mãi á, thì nó cũng, gọi là, rất là nhiều luôn, nhưng mà, ờ, khuyến mãi thì nó cũng có hạn á, cho nên là cái việc mà khuyến mãi hay không thì nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Ví dụ như là họ bán được nhiều rồi thì họ sẽ khuyến mãi, thì nếu mà mình may mắn thì mình sẽ lấy được giá khuyến mãi rồi này kia thì nói chung là mua hàng về cũng OK. Trừ khi mà mình, à, những cái shop mà, giống như là, hồi nãy mình nói đó là họ bán hàng quá rẻ đi và cái nói chung là cung cấp thông tin không có rõ ràng. Những cái đơn hàng rẻ rẻ, ví dụ như là mấy chục ngàn này kia thì mình cũng lười để mà đổi trả, cho nên là họ thường áp dụng những cái chiêu trò đó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, cái này cũng đúng nhớ. Bởi vì là cái khuyến mãi thật thật chất của nó, nó là một cái phương thức, nó, gọi là, để thu hút khách hàng rồi. Cho nên là khuyến mãi thì đương nhiên sàn Shopee họ dùng để thu hút khách lên đến sàn. Rồi từ đó, ờ, khách sẽ tìm đến các cửa hàng ở trên ở trên sàn thương mại điện tử như thế thì cũng, gọi là, ờ, một công đôi ba lợi mà, đúng không? Ờ, không biết nha, ờ, đối với bạn ấy, thì có một điều gì, ờ, bạn quan tâm nhất khi mà bạn tìm đến một shop mua hàng mua hàng online online, ví dụ như là, ờ, bạn sẽ quan tâm đến cái giá cả này, chất lượng này hay là về cái sự, ờ, dịch vụ chăm sóc tận tình của họ?
Ừm. <laughs> Chính xác luôn. Ừm, ờ, khi mà mình mua đồ á thì mình sẽ xem xem là có được là freeship hay không và giá cả nó có hợp lý hay không nè, rồi đôi khi là mình cũng đọc comment giống như hồi nãy mình nói đó. Mình xem xem rồi đôi khi là mình cũng sẽ nhìn những cái sản phẩm đó đó là mình có thật sự, gọi là, ừm, hiểu được nó hay không qua cái hình ảnh đi. Mình nhìn mình xem chi tiết, đó cho nên là mình cũng, gọi là, như vậy.
Ờ. Ừm. À. Ừm, thế còn cái vấn đề mà về dịch vụ chăm sóc khách hàng thì sao? Bạn có quan tâm đến cái cái dịch vụ mà chăm sắc khách chăm sóc khách hàng của các, ờ, cửa hàng online này không?
Ừm, có đó nha, cái này là mình cũng ưu tiên hàng đầu đó nha. Khi mà mình mua một món hàng nào đó mà mình thực sự là mình không hiểu về món hàng đó mà mình inbox mình hỏi đi, người ta cũng trả lời nhiệt tình nè, rồi, ờ, rep nhanh nè, rồi có chung là cũng dạy hết tỉ mỉ, không có khó chịu, không có l dùng cái lời lẽ khó chịu á, thì mình cũng sẽ là là, à, quyết định chọn mua. Nhưng mà đối với cái những cái người mà giá t giá thành nó, gọi là những cái shop khác mà cũng bán cùng, à, món đồ đó nha, nhưng mà giá thành nó, gọi là, thấp nè, nhưng mà nói chuyện cộc lốc nè, rồi, à, <chuckles> không có hướng dẫn mình và rep chậm, thậm chí là có thể là nói những lời khó nghe, thì mình sẽ chọn qua những cái nơi mà giá cao hơn một tí mà họ t tư vấn nhiệt tình á. Mình sẽ chọn như vậy.
Ờ. À. Ừm. Ừm. Ờ, rẻ hơn. <chuckles> Ừm. Ờ, thế thì không biết là cái việc mà trải nghiệm về dịch vụ mà tư vấn khách hàng đấy, như là những cái shop mà bạn vừa kể nào là nói chuyện cộc lốc này, rồi nói những lời khó nghe ấy, thì đấy có phải là một trong những cái lý do mà bạn sẽ khiến bạn, kiểu, cạch mặt luôn hẳn cái shop đấy không?
Ừm. Ừm. Ừm, chính xác đó, đó là một cái lý do hàng đầu á. Tại vì bán hàng mà mình đôi khi mình không biết cái món hàng đó như thế nào, mình chỉ hỏi để mà mình mua nhưng mà họ không trả lời á, thì chắc chắn là lần sau mình sẽ không mua đó, và đôi khi là mình thấy cái nhãn hàng đó mình block luôn, thì y như vậy. Thế là, à, khi mà người bán mà không có tâm như vậy rồi thì mình nghĩ là đối với mình á, là cái món hàng đó chắc là cũng không có tốt đâu, cho nên là thôi bỏ qua luôn.
Đúng. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, ờ, thì người ta nó cũng n hay nói, ờ, rằng là gì. À, bây giờ shop có muốn tốt ấy thì nhân viên nó phải tốt, mà sản phẩm có tốt thì tức là chủ chủ cũng phải như thế nào thì họ mới, ờ, có lương tâm vào c câu chuyện là họ buôn bán, kinh doanh ra sao chứ. Cho nên là cái việc mà họ đưa ra những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng nó, gọi là, tận tâm, rồi chuyên nghiệp các thứ cũng là một cái lý do để người ta đến với shop này, người ta ở lại với shop lâu dài chứ, đúng không? Ờ, bây giờ nha, còn một cái vấn đề nữa đó chính là trên các h sàn thương mại điện tử hiện nay ấy, thì cũng đang có một cái chính sách nó gọi là, à, hoàn trả hàng lại cho shop khi mà, kiểu, không ưng ý, rồi là khi mà có vấn đề gì đó xảy ra ấy. Thì bạn thấy sao về cái vấn đề này?
Ừm, đúng đó nha. Ừm. Đúng rồi đó nha. Ừm. Ừm, ờ, hiện nay thì cái shop á đều cái sàn thương mại điện tử thì đều có chớ cái hoạt tính năng này hỗ trợ này, thì mình thấy cũng rất là hay đó nha. Đối với cái đơn vị bán hàng mà hông có chất lượng hoặc là chất hàng dỏm, hàng giả, thì mình có thể là đổi trả đổi trả này, khiến cho cái việc mà mua hàng online nó càng cho mình tự tin hơn, mình quyết tâm mình mua hơn. Nói chung là mình mua thì mình không có, gọi là, sợ thất vọng. Thì nếu mà thất vọng mình sẽ phải trả, mặc dù nó hơi rắc rối một cái là trả hàng này thì thời gian nó hơi bị lâu thôi, <chuckles> còn ngoài ra thì mọi thứ đều rất là OK.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À, cũng đúng, cũng đúng. Ừm, coi như là mình được trả mà, đằng nào cũng được trả nếu như mà, à, hàng nó không được như chất lượng, không không không được như mong muốn thì mình vẫn được trả, mình đâu mất gì đâu, đúng không? Mình chỉ mất có mỗi tí thời gian thôi. Nhưng mà ít ra thì cái trải nghiệm người dùng của mình là vẫn được đảm bảo. Như vậy thì có thể thấy rằng là các sàn thương mại điện tử hiện nay ấy, là họ, ờ, để tâm rất là nhiều đến những cái nó gọi là trải nghiệm khách hàng, đúng không? Vậy thì, ờ, đối với bạn nha, ờ, có cái dịch vụ nào mà bạn ưng ý nhất khi mà bạn, ờ, ờ, trải nghiệm mua sắm online này?
Ừm. Ừm, chính xác luôn. Ừm. Ừm, chính xác nha. Ừm, đó là những cái dịch vụ giống như là đổi trả nè. Thì mua sắm online thì c cái việc mà đổi trả là nó cũng rất là quan trọng luôn. Khi mà mình, ờ, muốn đổi trả một cái gì đó đó thì, à, mình chỉ cần nhấn nút nè, hoặc là yêu cầu đổi trả thì, à, à, bên shop á, à, sẽ hỗ trợ để mình, à, là là đổi trả luôn, thì nó rất là tiện. Đôi khi là mình cũng không cần phải, a, à, đi xa hoặc là giống như là ở ngoài đi. Ở ngoài thì mình phải đi tới cái shop đó thì mình mới đổi trả được, đôi khi là còn phải đôi co với người bán nữa, cũng rất là khó chịu. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng nhỉ? <chuckles> Đúng, cái này đúng nha. Ờ, công nhận là bây giờ các sàn thương mại điện tử là đấy, rất là chăm chút người dùng luôn. Và cái việc mà, à, bảo vệ người tiêu dùng là họ luôn luôn đặt lên hàng đầu, chứ không phải là chỉ câu chuyện là quyền lợi của người bán hàng nữa. Chứ còn như các shop bên ngoài thì chưa chắc cái quyền lợi của người tiêu dùng đã được đảm bảo như vậy đâu. Ừm, vậy thì hôm nay rất là cảm ơn bạn về những cái chia sẻ v à, và cái trải nghiệm khi mà bạn mua sắm online. À, cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, cảm ơn bạn nha, đã cùng mình trò chuyện về cái chủ đề cũng rất là hay nè. Cảm ơn bạn!